ค่ะ ก็ คุณแม่ก็ไม่ได้ทำใจขนาดนั้นนะคะ คุณแม่พยายามที่จะให้เราอะกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นผัดผักเอย หรือว่า แกงจืดผักรวม หรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ย คือคุณแม่ก็พยาย้ามพยายามนะคะ ทางนี้ก็ ก็ไม่ค่อยทานนะคะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ตอนเด็ก ๆ เป็นคนทานยากมากเลยนะคะ แบบนั้นเลย อือฮึ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม แล้ว แล้วนอกจาก เอ่อ ทอดมันกุ้งแล้วอะค่ะ มีเมนูไหนที่แบบว่าคุณแม่เขาทำแล้วเราแบบว่า ส กินได้เป็นประจำบ้างคะ? เป็นเมนูแบบที่คุณแม่แบบ "อะ เรากินแยกอยู่แล้ว งั้นทำเมนูนี้" จบเลย
อืม ก็จริง ๆ แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่า เอ่อ คุณแม่ไม่ได้ทำอาหารให้ทานด้วยนะคะ ก็เลยทานอะไรไม่ค่อยได้เนาะ เพราะว่าจริง ๆ อะสมัยเด็กอะไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะคะ นาน ๆ ทีคุณแม่จะมา มาเยี่ยม ก็คืออยู่กับคุณตากับคุณน้าที่ต่างจังหวัด เพราะว่าตอนนั้นเป็นลูกคนแรก แล้วก็คุณตาเขาก็จะเห่อหลานเนาะ เขาก็อยากเลี้ยงหลาน แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลเราเนาะ เขาก็ทำงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าคุณแม่มาทำอาหารให้ทาน ก็อาจจะแบบชอบนะคะ เพราะคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยนะคะ เพราะว่าหลังจากที่ เอ่อ คุณแม่มาอยู่กับเราเนี่ย เราก็รู้สึกว่า เรากินอาหารได้ดีขึ้น จากฝีมือที่คุณแม่ทำอาหารเนาะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม แล้วถ้าอย่างงั้น ตอนที่อยู่กับคุณตากับคุณน้านี่ คุณตากับคุณน้าเขา เขาให้เราทานอะไรเป็น ประจำเหรอคะ?
ค่ะ